Ich glaube, ich habe es tatsächlich mal, äh ja, mal so 'n Youtube-Video angemacht, hm, was man dann eben am Fernseher sieht. <chuckles> Äh. Ne, äh, ne, es ist schwierig. <chuckles> Ich finde es eher ja, ist schon amüsant dann, ne? Ja, man kann das Gefühl nicht wirklich reproduzieren. Äh, echtes Feuer ist ist einfach ja, hat 'ne andere Faszination, würde ich sagen. Aber mir ist noch was eingefallen. Ähm, das Geräusch von Kaffee, also von der Kaffeemaschine, beziehungsweise keine Maschine, aber eben diesen Kaffee äh, Kocher, ähm, wenn der Kaffee raussprudelt und
Mhm. Mhm. Aber ist wahrscheinlich nicht das Gleiche für dich, oder? Denkst musst du müde lächeln und denken so. <chuckles> Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Also meinst du den, den man auf 'n Herd stellt, diese Art Bialetti?
Genau, genau, diesen diesen Mokka-Kocher. Ähm. Ja, das finde ich auch, ist auch so 'n Geräusch, das habe ich auch importiert oder exportiert, ähm, in mein eigenes Leben außerhalb, äh, des Elternhauses und das ist auch so 'n
Okay. Ja, mhm. Mhm. Mhm. Also das kennst du von früher. Da war das so, dass deine Eltern das irgendwie angemacht haben, den Kaffee morgens früh für sich selber und dazu bist du dann irgendwie aufgewacht und runtergegangen und dann hast du das Geräusch gehört.
klassisches Geräusch. Mhm, genau. Mhm. Genau, ja, ähm. Und, äh ja, ich find 's auch ganz spannend, selbst, ähm, so mit dieser Bialetti-Zubereitungsmethode so 'n bisschen auszuprobieren.
Mhm.